Wie sehr hält dich das davon an ab, also, die Angst, äh, davon kritisiert zu werden?
Hm, ja, also, ich ist halt einer der Gründe, würde ich sagen. Es ist nicht der der Hauptgrund, würde i also, es ist nicht der da das das Thema. Es ist mehr auch dieser Perfektionismus und mehr auch dieses zeit bei zeitliche, dass ich einfach quasi sehr viele Projekte gerade in meinem Leben habe und dann ka ist das so quasi diese dieses diese Kritik ist so dieser dieses Sahnehäubchen, das mich so von quasi von der einen von der einen von der Entscheidung abhält, wenn es wenn du weißt, was ich meine?